Com certeza, inclusive tem algumas pessoas que eu não não tenho esse direito de fazer isso não, por exemplo, <laughs> a minha mãe, por exemplo, todos os dias nós temos que conversar e eu tenho que responder imediatamente. Mesmo com fusos horários diferentes, senão senão o problema vai ser bem maior.
Olha. <laughs> Nossa Senhora! Meu Deus. <laughs> E ela te liga que horas?
É, aí eu tenho que ah, aí, eh, depende, hoje em dia ela já tem ali o reloginho no celular dela mostrando que horas são onde eu tô e que horas são onde ela tá, então ela meio que consegue organizar aquilo ali. Mas
Menos mal, né? Mas geralmente calhava uma ligação às 2h00?
Nossa! Sim, total, total. E aí até eu explicar exatamente. Até eu explicar tudo, com o tempo foi melhorando, hoje em dia ela já tá muito melhor, s mas as mensagens são sempre recebidas. Quando eu vou dormir, eu desligo a internet, então eu vou ver só no eu vou ver só de manhã, porque senão é
E aí tu respondia e falava, "oh, mãe, tô dormindo". Olha. Ótimo. Então você só desliga a internet, você não põe em modo avião?
É. Não, não, só desligo a internet, porque aí eu eu sei que eu não vou ficar recebendo muitas notificações. A as ligações que vi seriam mais on-line também então, isso, eu consigo me desligar mais, aí é mais tranquilo.
Uhum. Ah, ok. Ah, legal, porque o sono tem que ser reparador, se o telefone ficar tocando, né, aí eu já me imagino naquela cena que eu também sou brasileira vivendo fora do Brasil do povo mandando aquelas correntes, mensagenzinhas, às duas da manhã, super desagradável. <laughs> Olha, eu gostei muito de ter conversado com você, viu, obrigada.
Com certeza! É. <laughs> <laughs> Isso. É. <laughs> Eu também, muito obrigada, tchau, tchau.
Até a próxima, querida.